Sim, então eu eu tenho, já, talvez pouca um pouco menos, né, assim, quando está no auge do inverno, realmente fica dias mais curtos, mas, não era desse nível, e o frio também, não chega nem perto desse, né.
Uhum. Sim. Nem perto, né. <chuckles>
Então assim, foi uma experiência definitivamente, mas foi uma experiência muito boa, eu gostei muito.
Sim. E você chegou a ver outro lugar, pra viajar, pra ver a aurora boreal também?
Sim, a gente também viu, de ir pra Noruega. Só que na Noruega, a gente também, ia ter que ir bastante para o Norte, né. E, ia ser só isso mesmo, né. Ia ser só a aurora boreal, e aí a gente preferiu ir pra Islândia, porque tinha aurora boreal, e mais outras mil coisas, né, pra fazer, tinha cachoeira, que estava um frio do caramba, um vento, mas a gente estava lá, vendo a cachoeira, tinha a praia de areia vulcânica, tinha as aqui o parque lá da placa tecco tectônica, então, tinha muita, muita coisa pra fazer. E também, tinha o lá capital, né, que era bem bonitinha também.
Uhum. Sim. Sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. Eu não con Uhum. Sim. Sim, Reykjavík, né. Sim, sim. E eu ia comentar, se você conhece a Björk, a cantora islandesa. Chegou a
Uhum, isso mesmo. Ah, conheço também, eu eu não lembrava, que ela era islandesa, inclusive agora, ela lançou música, com a com a Rosalía, <chuckles> e ela agora está vai ficar em alta de novo, né, que ela estava até um pouco sumida.
Uhum. Sim. Com a Rosalía, Sim, sim. Aham. Sim, sim, mas você falando, das placas tectônicas, né. Tem muito a ver com a música da Björk, né. Ela fala muito dessa influência, que ela tem com a natureza, né. Tipo, as músicas dela, falam muito dessa relação dela, ainda mais, eh, com esses climas extremos, né, que tem a a Islândia, então é muito interessante também. E o que você traz, também, é o algo que uma cantora, né, uma pessoa, assim, que produz um produto cultural também nota, né, dentro da da paisagem onde ela vive, né, muito interessante, assim.
Mas é Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. Sim.